Ừm. Ừm, nên là
Ủa, vậy luôn hả? Trời ơi, là là bác đó bị điếc luôn?
Đúng rồi, mà họ lúc mà mới vô á, thì chị đó giới thiệu là "Ờ, chào đi, đây là ông Bảy Điếc", cái xong rồi mình, kiểu: "Ê, <chuckles> cái này mình nói chuyện, kiểu, vậy người ta có buồn hông trời?" Xong rồi sau sau này á, là nguyên một cái xóm đó ai cũng: "Ông Bảy Điếc!", <chuckles> xong rồi ổng cũng đi ra ổng cười khà khà, khà khà, mới biết là cái đó là từ đó trở thành cái tên của ổng luôn rồi.
Hiểu. <laughs> Trời ơi. <laughs> Trời ơi. Vui quá vậy. Ờ, nghe nó rất là vừa vừa hơi buồn buồn, nhưng mà vẫn có rất là nhiều niềm vui và năng lượng trong đó, đúng hông? <laughs> Công nhận.
Ờ. Đúng rồi. Ê Mà đợt đó là có một cái còn đáng nhớ hơn là sau khi mà mình ở đó ở đó tầm bao nhiêu ta? 1 tháng á, là lúc mà mình đi về á, à, hai ô cô chú coi mình như con luôn, rồi cái, a
À, cái gì vậy? Ừm. Ừm. À. Trời ơi, dễ thương quá vậy!
Ê, xong rồi cái chị đó chỉ tỏ tình với mình, má ơi. Ơ.
Ủa, ủa, ủa, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, bạn là nữ mà? Ừm.
<chuckles> Thì đó, thì cái chị đó là cộng đồng LGBT thì cái chị đó là chỉ chỉ th thích mình luôn, cái, a, chỉ tỏ tình.
Ồ! Ừm, ừm, ừm.
Xong cái mình xách mình <laughs> xách mình xách đồ mình chạy mất dép. <laughs>
Rồi rồi rồi sao nữa? Rồi sao nữa? <laughs> Trời ơi, hổng có đáp lại người ta, ít nhất phải từ chối một cách nhẹ nhàng xíu chứ. Thế thì, à, khi mà bạn được được à, bạn từ chối hả? Ừ, rồi sao nữa? Ừm.
Có, có, có từ chối. Nhưng mà chỉ vẫn theo đuổi chứ sao.